Oye, fe fíjate que te quiero contar un poquito de que tengo un muy mal hábito de que me la paso, gaste y gaste y gaste dinero y que pues no, o sea, necesito ahorrar. La verdad, es que es algo que me cuesta mucho trabajo y me la paso gastando como 1000 cosas, ¿no?, sobre todo ahorita que viene la Navidad, y yo tengo un niño de 7 años y obviamente, pues está el tema de, pues, de Santa. Y luego está también el tema de mis gastos, de que yo le voy a comprar. Entonces, así como que siento que le quiero comprar de todo y siento que son como gastos superinnecesarios o cosas que a lo mejor no necesita o también así como que digo: "Ah, le quiero comprar a esta persona y a este y a este", y es como que a ver, o sea, no debo de gastar tanto en los demás porque también me pasa mucho eso, que gasto mucho en los demás, pero no gasto en mí, y aparte no puedo ahorrar, me cuesta muchísimo trabajo ahorrar. O sea, mal, me cae el dinero cuando si tengo 1000 cosas que pagar obviamente que renta, luz y todo, pero yo estoy con mi hijo: "Ay, hoy hoy me pagaron y si nos vamos a comer a un restaurante y si nos pedimos unos sushis", y él es de que: "Ay, vámonos por unos tacos, mamá", y ya luego vamos a la plaza y ay, una nieve, y yo ay, pues una nieve, o vamos y y así como que va nomás, quiero ver los juguetes, y yo está bien nomás los vamos a ver, y ya ve algo y ya ve algo supergrande, y yo no, es que si no lo puedo comprar y dije: "No". Pero ve algo más chiquito y yo, pues bueno, $100 pesos, $200 pesos, pues va, le dije: "Está bien, ándale, ¿no?". Este, o a veces él es como, y si vamos mitad y mitad, yo mitad con mi dinero y mitad con el tuyo, y yo como ay, pues no pensaba gastar y digo: "Pero bueno, pues así, sí le alcanza algo más grande, ¿no?". Y así, entonces como que ay, no sé, la verdad, sí, me suelo gastar mucho dinero en mucho, ¿no?, también a veces yo voy y y voy a la plaza y veo las ofertas, las ofertas son como mi talón de Aquiles, veo de que ay, el vestido que me gusta está en oferta y ahí voy y compro cosas, y luego es como ay, ni lo necesitaba tanto, ¿sabes? Pero bueno, así soy.
Okey. <chuckles> Ah, qué bonito. Sí. No. Okey, entiendo. Okey. Oye, muchas gracias por compartirme cómo te sientes, eh, valoro mucho que lo hagas y tranquila, que esto le pasa a muchas personas. No eres a la única, incluso más en esta época de consumismo. Muchas veces las personas, pues, aquí es donde quieren demostrar su cariño con algún presente, con algún obsequio. Entonces, mira, yo creo que de esta plática vas a sacar algo bueno, un consejo o algo que te ayude y y tú tranquila, que lo vamos a solucionar, ¿okey? Em, me gustaría hacerte unas preguntas para entender un poquito mejor tu contexto, y y ayudarte de mejor manera. ¿Cómo es tu economía actualmente? ¿Trabajas tú? Eh, ¿tienes como que otro ingreso en cuestión de que, no sé, eh, eh, otro familiar, o tal vez, el papá de tu hijo, o ¿él recibe alguna beca? ¿Tienes alguna deuda? ¿Cómo es tu economía en este momento?
Eh, va. Mira, pues, yo soy mamá autónoma, así que lo económico, o sea, en sí, pues, todo yo me encargo, ¿no?, porque la parte paterna no está. Entonces, si es de que yo yo lidio con todos los gastos. Em, de deudas sí tengo, o sea, tengo ahí un un préstamo que tengo, que estoy pagando y como que a veces siento que: "¡Ay!, pues, si no gastara tanto, a lo mejor ya hubiera abonado de más al préstamo, ya lo hubiera podido pagar más rápido", pero, no sé, me cuesta mucho trabajo, como que, te digo, poder, ah, lograr eso o no sé, y y a veces eso pasó el tarjetazo, ¿no?, se me hace de que: "Ay, pues, traigo la tarjeta", de crédito y ya pues, lo paso. Ya, pues, luego, pues, se va creciendo más la deuda y los intereses, y entonces, como que siento que es un círculo de no acabar, o lo pago todo en la tarjeta y luego digo: "Ay, pues, tengo dinero en la tarjeta". O sea que ya pagué y ya tengo otra vez así como toda la la línea de crédito de la tarjeta y digo: "Ay, pues, puedo gastar", ¿no?, cuando, pues, no, o sea, en buena onda, no es mi dinero. O sea, no es como que sea mágico y ya, o sea, luego al final, al corte, pues, ahí ando pagando un dineral y si me va, y yo de que: "Ay, es que eso se lo puede mejor abonar a otra cosa", pero, pues, mm, es algo que no sé. Me cuesta mucho trabajo.
Okey. Entiendo. Okey. Okey. Mm, sí, entiendo. No e es difícil buscar esta como estabilidad y sobre todo, eh, organizarte bien en lo económico. A muchas personas les cuesta mucho. Eh, ¿cuáles son tus gastos fijos al mes?, que definitivamente no les puedes reducir, eh, pues, nada de de de esta parte económica que le toca, de este presupuesto, ¿y cuáles crees que sí son como que en especial estos gastos mensuales en los que le podrías recostar recortar presupuesto?, porque me comentas que son salidas con tu hijo y todo eso, ¿hay algo más?
Mm. Sí, mira, pues, la el dinero que tengo así fijo. Pues, ahora sí que, pues, lo típico, ¿no?, la renta, el agua, la luz, la colegiatura, todas esas cosas. Pero, sí siento que donde más gastos son estos gastitos como creo que les dicen como: "Hormiga", ¿no?, o sea, voy a la tienda y no sé, voy a ir de regreso a la escuela con mi hijo y yo: "Ay, hace frío, un panecito". Ya voy, me compro un panecito y luego: "Ay, ¿cómo no le voy a llevar a mi hijo?", ya, o voy así a la tienda y nada más voy de que por leche. Pero obviamente si va mi hijo es: "Ándale, cómprame esto", y yo, pues: "Ay, ándale, llévate tu dona o llévate tus papitas" y luego yo también digo: "Ay, pues, yo también quiero unas papitas", ¿no?, y ya en vez de que fueran 50 pesos fueron 90 pesos, ¿no?, este, y y te digo también vamos a la plaza y yo: "No solo vamos a ir a la plaza, vamos a ir al jue a los juegos y ya", ¿no?, o sea, como que: "Ay, pero, una nieve", y yo: "Ay, es que aparte también soy bien gusguera". Entonces como que, o sea, es como que, no es como que no quiera. Es como: "Ay, pues, sí, se antoja", ¿no?, <chuckles> entonces, o a veces mi hijo sí, no sé, dice: "Ay, como que se me antojo unos taquitos", y yo: "Uy, pues, a mí también". Entonces, yo le hago segunda siempre a mí, todo lo que o sea, a menos que realmente no, o sí tenga comida o que acababa de hacer de comer. Pero a veces paso por él y dice: "Ay ¿a poco no se te antoja una hamburguesita?, mamá, ¿una pizza?", y yo: "Ándale, pues, vamos". Y como no hice de comer así dije: "Iba a llegar a hacer de comer", y yo: "Ay, pues, sirve de que no hago algo de comer", ¿no?, y así como que: "Ay, pues, no pasa nada", o: "Ay, pedimos unas alitas o siempre todos los viernes hacemos noche películas", ¿no?, bueno, como tarde noche. Y entonces, siempre es de que: "Ay, mamá, ¿y si pedimos algo rico de comer?", y yo: "Ay, pues, sí, es viernes", ¿no?, <laughs> entonces, eh, siento que son esos gastitos ahí, ¿no?, que que: "Ay, voy tarde al no sé", a a a hacer algo que tengo que hacer en la mañana con mi psiquiatra o mi psicóloga y digo: "Ay, pues, me compro algo en la calle y ya", ¿no?, cuando, pues, podría hacerme una quesadilla rápida y me la voy comiendo en el carro, ¿no?, entonces como que.
Sí. Okey. Mm. Ujú. Okey, entiendo. Sí, sí, sí. <chuckles> <chuckles> Tienes razón. Mm, qué bien. Entiendo.
Sí, son, siento que esos gastitos son los que me matan y hasta miedo me daría hacer como una lista porque siento que sí sería un buen monto de dinero.
Okey, okey. Oye, y por último, porque creo que ya te entiendo mejor. Eh, ¿qué metas tienes próximas? O sea, lograr un ahorro, lograr, no sé, un fondo de inversión para tu hijo, eh, liquidar este préstamo, ¿qué, qué, qué meta tienes que en el mejor de los casos, así todo ideal, logres cumplir? De manera obviamente, pues de la economía, que es de lo que estamos hablando.
Uh. Ujú, pues yo creo que lo que quisiera lograr ahora sí que sería, como tú dices, pagar mi préstamo. O sea, creo que sí, eso es lo que como que digo, ¿cómo voy a ahorrar? Sí debo, ¿no? O sea, me gustaría ahorrar y me gustaría también pagar mi préstamo en cuanto antes. Son estas 2 cosas las que yo digo: "Ay, es que esto es lo que yo quisiera", la verdad, eso si son las 2 cosas que yo quisiera, ¿no? O sea, pagar el préstamo y ya no tener deudas y también poder empezar a ahorrar un poco <inhales> por para tener como un colchoncito de de cosas. O sea, como y ya de ahí, pues obviamente ahorrar para otras cosas, pero sí quiero tener como algo estable, aunque sea <inhales> un mes de fondo de emergencia.
Okey. Okey. Oye, mira, pues creo que ya te entiendo. Me gustaría darte unas recomendaciones y sobre todo, pues darte unas palabras. Me gustaría que entiendas o o que te hagas este escuchar a ti misma que que quieras darle de todo a tu hijo y compartir con él y y y darle todo este tipo de gustos y buenos ratos. Habla muy bonito de ti, habla de un papel y muy importante que tienes y que como mamá la estás haciendo increíble. Pero también cuidarte y ahorrar también es una forma de quererlo y de cuidarlo. Un hijo necesita muchas cosas, pero necesita sobre todo una mamá presente y una mamá tranquila, y eso ya lo tiene. Así que creo que por ese lado, a veces no sea necesario el dinero, aunque pues si probéis una herramienta de momentos bonitos, ¿verdad? En cuestión de de mis recomendaciones, me gustaría que si hagas una tablita igual y para que no te dé el infarto, no hagas lo que ya pasó, sino de para que marques un presupuesto destinado para estos gustos para consentirlo. Mira, lo esencial lo apartas, apartas también un ahorro que sea para liquidar tu tu deuda y sí tener este presupuesto ya establecido y marcado para que tengan sus gustos, porque precisamente esto de esforzarse, de ser más organizado en la economía y ahorrar no está peleado para nada con tener sus gustos porque pues también lo merecen y por eso trabajas y es muy normal y y es natural, pero ya tener un monto fijo al mes, creo que te puede ayudar bastante. También creo que en cuestión de la comida, si a veces es de lo que más se les antoja y con lo que más comparte compartes puedes también destinar al mes, eh, un poco de comida para eso, pero de una manera más económica, por ejemplo, comprar la carne de hamburguesas congeladas y ya solamente ese día gastas en el pan para hamburguesas y los vegetales, y ya no es como que salir a comprar hamburguesas a un lugar que yo creo que te gastas menos hacerlas en casa y tienes muchas más que que salir, aunque pues salir, yo creo que implica más distracciones, y es mi última recomendación que también hay muchas distracciones en las que no gastas tanto. Eres una mamá, eh, que lo hace increíble, que está presente y que eso créeme que para tu hijo ya es, eh, todo. Así que mira con el hecho de que salgas al parque, que convivan con la naturaleza, a que jueguen, se distraigan y ya, lo llevas como que tu lunch preparado con con fruta picadita, con cosas que le encanten, con cosas que a ti también te encanten. Creo que que también cuenta como compartir y también estás ahorrando al mismo tiempo, y también se están dando estos momentos en donde lo merecen y donde disfrutan. Y mira, ya de camino se compran un refresco o algo así y ya no es un impacto tan grande a tu bolsillo. Y yo creo que si le explicas estos días de que: "Mira, este ahorro es precisamente para ti, para tu futuro y para tu estabilidad", creo que lo puede entender, ¿cómo ves?
Exacto. <chuckles> Ujú. Claro. Claro. Dale. Claro. Claro, sí. Ay, me encanta. Sí. Oye, me encanta la verdad, no lo había pensado así y me gusta mucho como encontrar alternativas, ¿no? Como tú dices: "A lo mejor en vez de comprarme una nieve que cada una salga, no sé, $50, $60, pesos, y gasté $120 pesos", pues a lo mejor decirle: "No, pues mira, mejor nos compramos o nos llevamos de aquí de la casa algo", y ya nos comemos ese snackito ,y a lo mejor hasta o no gasto nada o nomás voy a la tienda y compro algo más barato, ¿no? A la mitad de precio, eh, o algo así o inclusive llevarlo al parque donde pues a lo mejor venden bolis y los bolis pues, eh, valen $20 pesos ¿no? Entonces a lo mejor eso funcionaría. Muchas gracias.
Claro.